Basta ayon, um, kailangan lang talaga laging malinis. hindi yung parang kahit saan ka tumingin nandun yung ano yung mga crumpled na papers, yung mga balat ng chichi chichirya, yung mga pinagkapehan <snorts> 'di ba? So, um, kung halimbawa
<laughs> May mga naka-fold fold pan oo. Go lang po ano yun, oo.
Kaya nga 'di ba 'yong mga ini-scratch na kung ano-ano man. 'Di ba nasa table pa rin. So ako l'll make sure na kung 'yong working space ko man ganyan, um, kailangan malinis para siyempre, ah, makakagawa ng maayos, makakapagtrabaho ng maayos 'di ba 'yong kalinisan kasi is ano, um, somehow, ah, nakakaano siya ng energy, eh 'di ba? Kung makalat nakaka-block siya ng energy na parang "Ano ba naman 'to?" 'di ba. Minsan kasi may isipin ka pa na parang "Ay nilalanggam na 'yong tasa ko hindi ko pa pala maano" siya habang nagtatrabaho ka. Gano'n kasi ako medyo may pagka-OCD ako na parang hindi ko pa na itong ano hindi ko pa nabababa itong tasa ko parang tumigas na 'ata 'yong kape dito 'di ba. Eh, yung mga ganun. So, ah, gano'n, ganun, ganun ko inaayos 'yong ano 'yong space ko para maging komportable ako.
Hmm. Yes. <laughs> Oo. Akala ko sasabihin mo sa kanina, eh, ano, ah, Cleanliness is Next to Godliness. <laughs>
Is next to God. <laughs> Well totoo naman yan 'di ba. Eh, yun mga kasabihan ng elementary, eh 'di ba? What's your favorite motto? "Cleanliness is ne Next to Godliness." <laughs> Yung mga ganon 'di ba nakakatuwa. Tapos "Time is gold" ganyan. <laughs>
<laughs> Oo. <laughs> Yes. Ah, sikip <chuckles>

Ah, ayan 'yong ano, ayan 'yong anong tawag 'to, 'yong maliit na balcony do'n sa ano, sa sa room. Kasi ayan, pwede kang lumabas pagbukas mo ng ano, pagbukas mo ng pintuan 'di ba, sasalubong na sa'yo yung sariwang hangin o 'di ba. <laughs> Tapos may mga little little plants kami, mga hanging plants na ano, na, um, na nakatanim din, 'di ba. So, dun ka magkakape, dun ka mag-aano, parang siyempre hindi naman maganda yung lagi ka na lang nakaupo sa ano, do'n sa working space mo, 'di ba, do'n ka na lang nakatutok. Minsan din may pagkakataon na nabu-burn out ka 'di ba gusto mong, um huminga-hinga muna, ganyan. So, ayun yung ano, yun yung lagi kong ano, ayun yung favourite spot ko. Ayan, na may maliit na table lang, ganyan. Hindi naman ano ba, balcony ba siya o basta sige, balcony tapos yung yung dun sa akin balcony kasi maliit lang. <laughs> Oo. Balcony ganyan, 'di ba, ang arte may pa-balcony ang
Hmm. Oh, wow! <laughs> Okey. Mm. Mhm. Sa balcony, okey. Oo, <laughs> balcony na lang para ano, sosyal-sosyal naman. <laughs> Ayun, oo, pa-kape-kape ka lang doon, pa-tsaa-tsaa, ganyan, hmm. Pero oh.
Oo, tapos titingnan mo lang yung mga kapitbahay mong chismosa, oh. <laughs> Ganyan, ayun yung
Ah. <laughs> Pero buti yung balcony mo ba ano, hindi naman tapat ng bintana ng kapitbahay? Kasi parang ang awkward minsan yung nagre-relax ka, nagmumuni-muni ka tapos may nakadungog pala sa'yo, hindi naman gano'n?
Ay hindi naman kasi yung ano, yung katapat nito ay ano, yung bakanteng lote na hindi pa nabibili. <laughs> Parang parang sana oo nga, sana walang bumili 'di ba para yu yung ano, yung ano 'to, yung space ko hindi ma-occupy, <laughs> 'di ba? Pero siguro kung
Ah, okey. <laughs> Sana hindi muna mabili 'no? Oo. Yes. Baka mamaya ano oh.
Oo. Siguro kung mangyayari 'yon 'di ba meron namang net na nabibili sa ano, sa online store na parang pwede mo siyang ano, pwede mo siyang ibaba or ano, basta puwede naman siyang gawan ng paraan. Kung magkakaroon man ng ng gano'n na pagkakataon na, um, makikita 'yong loob ng aking ano, kabahayan ayaw din naman natin 'yon, 'di ba? So, as much as possible kailangan natin ng privacy. So, 'yon, siguro magagawan ng paraan o kaya damihan na lang 'yong hanging plants. <laughs>
Ah, oo. Yes, totoo 'yan, mm. <laughs> Wow! Waku mag magmukha ng si ano, si Eden na 'no, Garden of Eden. <laughs>
'Di ba? Ayan. Garden of Eden 'di ba, hala ano 'to? Mansanas na lang ang kulang.
Oo. Tapos sa ha yes, tapos hahawiin mo sa gitna, ganyan kada umaga, uy. <laughs>
'Yan. <laughs> Oo, 'di ba, ay hindi minsan na nakakatuwa din kausapin ang mga halaman na parang, "Oh, bakit hindi ka pa nag-aano, hindi ka pa tumutubo, 'di ba. Oh ka tignan mo tong katabi mo bloom na bloom na siya 'di ba ang ganda niya hindi ka ba naiinggit?" <laughs> Yung mga ganun. Oo, minsan may gano'n ako na ano minsan yung anak ko sasabihin, "Mommy sinong kausap mo?" <laughs>
Oo. <laughs> Yes, oo. Ay wow! <laughs> Oo, mm.
May mga gano'n.
Um, mhm. May mga bagay ba na hindi mo kayang itapon kahit maliit naman yung space mo?

Yes, 'di ba, pero siyempre, um, anong tawag dito mukha namang malungkot 'pag dalawa lang naman 'yong plato mo. <laughs> 'Di ba, meron ka mi meron meri minsan meron kang dadating na bisita na ganiyan parang ay shucks nakahiya ano ba papakain ba natin sila sa disposable, siyempre hindi <laughs> di ba, may mga gano'ng ano. Um, pero 'yun nga, minsan kasi ang ang babae merong mga, ah, katulad ko meron akong collections ng ano, ng mga mga anong tawag dito, ng mga plato. <laughs> Iyong 'yung mga ano, 'yung mga fine bone china, <laughs> iyong mga gano'n. Kasi ayun 'yung nakalakihan ko sa amin na parang sa bawat bahay ng mga tito, tita ko 'yung mga 'yung escaparate na tinatawag, tapos nando'n naka-display 'yung isang set ng tea cups, isang set ng dinnerware, 'yung mga gano'n na parang sa tingin ko, "Ay ang ganda naman nito, pagtan pagka nagkaroon ako ng sarili kong pamilya bibili din ako ng ganiyan." So hanggang sa alam mo 'yun na unti-unti ko naman siyang pag tumatanda kasi gamit nalang sa bahay 'yung nabibili mo, eh, hindi na 'yung pang skincare, di ba?
Oo. Plato. Okey. <laughs> Oo. <laughs> Hmm. Mhm. Oo, <chuckles> oo naman nag-iiba 'yung priority din, mhm.
Ayan na lang yung ano. Mm, so ayun lang, um, pero kapagka gano'n, pagka, um, anong tawag dito, katulad nga ng collections ko hindi ko na dinagdagan, eh, kasi parang nasasa sayang lang din ang kung kung mag-iipon ako na mag-iipon tapos dalawa lang naman kami 'di ba, unless ipangreregalo 'di ba ganiyan wala namang problema. Pero kung tatambak lang din sa bahay, huwag na, hindi na ano hindi na para, um, mag-hoard, hoarder na 'yung tawag sa'yo do'n, 'di ba? So ayun at saka 'yung mga ano, 'yung mga libro, di ba, minsan ang mga mga anak, eh, bumibili ng libro ng, ah, mga textbooks or kung ano, minsan kapagka ano pinamimigay ko na lang kasi hindi naman siya nagagamit di ba? Tambak lang do'n sa ano or um, mahilig magbasa ng ano, mahilig magbasa ng libro parang i ano ipamigay mo na do'n sa mga ano, sa gustong magbasa ng libro, eh, nabasa mo naman na 'yan, 'di hayaan mo na.
Mhm. Tama. Mhm. <laughs> Yes.
Para hindi nakakalat.
Oo, at saka yes, ang hirap din kasi pag ano, eh, mag-ipon nang mag-ipon ng gamit tapos limited lang 'yung space sa bahay, buti sana kung malaki, di ba, para may pa bodega ganiyan, may pa attic, kaso <laughs> kaso pag-limited naman ang space, i-let go na, ayan. Tsaka ano ang pangit din, kasi minsan di ba, parang iniipis gano'n, pamamahayan lang ng alikabok.
Tama. Yan, oo, <laughs> pa bodega. Exactly. Hmm, oo.